Ah, naging two ano naging 200 pa ganun? Ang laki ang laki pala ano talagang, mukhang malulugi ka din, eh, ayun talaga kung ano, kung kailangan na kailangan talaga siguro baka pwede rin tsaka kung kaya mo naman bayaran yung interest di ba kung hindi naman siguro magiging problema. Eh, ayos lang naman yung tingin-tingin.
Oo naging 200. Oo. Tama, tama pero tingi-tingi naman buwan-buwan lang yung pagbabayad. Di ba?
Oo, mismo eh, sa tingin ko mukhang may negosyo ka naman dahil sa tono ng mga nasasabi mo, no?
Aha.
Oo yun nga eh, kung may kung may negosyo naman at may pumapasok naman na income eh, ayos lang siguro di ba?
Oo, meron, meron, meron. Oo, kasi ano hindi ka mag-alala, kasi yun nga, dapat dapat kasi sa atin eh, marami tayong ano, source, kumbaga hindi lang ano
Oo nga eh. Kaya nga eh, alam mo ba oo, oo oo o alam mo ba talagang saludo ako sa mga ano eh, business owner eh, kasi siyempre pag sinipagan nila, ah, yung ano kita nila lumalaki, di ba? Na lumalaki hindi kagaya ng mga empleyado ganyan. Kapagka sipagan mo o kaya tamad-tamarin ka eh pareho lang yung income na nakukuha mo, di ba?
hindi lang isa. Mas lalaki, oo. Mm. Tama, tama. Tsaka may thrill tsak pa tsaka may thrill araw-araw kasi di mo malalaman kung magkano yung kikitain mo ngayong araw na ito eh. Oo, parang may thrill eh. Yun yung kagandahan kumbaga exciting sa ano, sa huling ah, sa, anong tawag yun sa closing time na kasi hindi mo malalaman kung ano
Mm, tsaka alam mo ano ah Oo. Ah, talaga talaga ganun ba? Ayos din ah. Okey, okey. Hmm.

Ah, okey talagang sa business mo rin ipinasok, eh, ano, ah, ayos din 'no parang kung gano'n, kung gano'n, eh, mag-rereturn of investment ka naman talaga ano? Mm, mm.
Kumbaga good credit, di ba? Kumbaga ano kasi, isipin mo mangungutang nga mangungutang nga tayo sa mga cellphone, mga appliances, di ba? Na wala namang naibabalik sa'tin, how much more kung may babalik sa atin, di ba?
Hmm. Hmm, tama, tama. Kaya nga, kaya nga, ah, nakakatuwa 'tong mga kinukwento mo sa'kin talagang nakaka-inspire na ano, ano na <chuckles> siguro nga kapagka dumating talaga yung time na medyo stable na yung finances namin, eh, si tutal nasa option naman yung pangungutang para sa business 'no.
Oo sana ano, ma-overcome mo 'yan. Oo. Kahit, kahit sa mga ano lang, kahit subukan niyo na ano, yung mga part time lang muna gawin niyo munang part time kumbaga pagkatapos niyo mag-trabaho o kaya sa weekend.
Oo, nga, eh. Oo 'yon nga, at tutal nasa bahay lang naman ako nagtatrabaho, work from home naman yung trabaho ko, eh, siguro naman marami akong oras para sa mga gano'n, di ba? Kailangan lang siguro ng ano 'no, ng magme-mentor no ng mag-ga guide sa'min, ah, para sa makapag-umpisa talaga ng business 'no?
Di ba? Oo. Di ba, di ba? Ay ano, tuloy mo lang yung ano, pera paraan kasi ano, mara ah, malaking tulong 'yon.
<chuckles> Makaka-ano ka rin 'no, maka baka makahanap din ako ng ano 'no, ng madali lang 'no, na kayang-kayang gawin, di ba?
Kumbaga. Oo kumbaga ano, marami da kumbaga maraming maka marami kang makukuha ng aral do'n, promise do'n mo, do'n ka do'n ka tumingin.
Kaya nga, eh, kaya nga oo, ah, tot totoo lang parang, ah
Tsaka yung RDR talks din panoorin mo.
Ah, hindi hindi ako pamilyar dun pero sige idadagdag ko sa mga listahan ko 'yan na
Oo, mga buhay niya ng mga ano ng mga successful stories na mga ngayon mga millennial na.
Hmm. Ayos, ayos, sige, sige, ah, maraming salamat sa mga suggestion mo 'no, ah, pero ito, ah, matanong kita, ah, ah, ano ba yung mga alternatibong paraan na puwedeng gawin para malutas yung problema kung hindi utang yung gagamitin?
Mhm. Oo. Ano, ah, siguro kapag may mga gamit ka na ano, puwede mong ibenta, ibenta mo, di ba?
<sneezes> Hmm, tama, tama.
Eh, may mga junk ka diyan sa bahay niyo, di ba? Kung hindi mo gustong umutang, di ba? Basta 'wag ka lang magnakaw.
Kung gipit ka na talaga, eh, 'no. Oo, oo. Hmm, sabagay tama naman. <chuckles> Oo, nga tama. Tama, tama, ah
Eh, di ba? <chuckles> Kahit ano yun, yun nga, ah, ano, ah, dagdag ano, mga maghanap ka ng extra income, di ba?
Hmm, tama yung ano 'no, ah, ekstrang trabaho, di ba? Ah, kahit hindi siguro negosyo 'no basta ekstrang trabaho kasi siyempre papasok ka.
Oo. Extra income basta pera din 'yan, di ba?